Ähm, also, es ist halt schon so, dass teilweise ist dann ja auch so, okay, man hat das jetzt vielleicht fertig, aber, ähm, da wartet man dann von dem Kunden auf 'ne Antwort. Oder dass die halt generell sagen weil wir haben auch nicht machen nicht nur so Aufträge, haben dann auch so 'ne eigene Plattform. Und das war dann halt zum Beispiel letztens, es war so: „Ja, okay, ähm, redesign die komplette Website, nicht nur so mit Konzept, ähm, aber so auch so visuell und, äh, du hast 1 Monat Zeit dafür.“ Und das war so krasser Zeitstress einfach. Und dann wieder dachte ich: „Okay, nächste Woche machen wir weiter“, und dann hieß es auf einmal Anfang der Woche so: „Okay, wir machen jetzt was komplett anderes.“ Und da war ich so: „Äh, okay, ja, gut, meinetwegen.“ Also, ja.
Mhm. Mm. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Und und dann, also, ich meine, ihr solltet das ja eigentlich innerhalb von 1 Monat fertigmachen. Hm, ist das dann pausiert worden oder wie war dann die weitere Vorgehensweise?